Mh-mh.
E si mangia bene, non ti fanno spendere come?
Guarda che m me lo scrivo, <chuckles> me lo scrivo. <chuckles> Io mi ma io mi scrivo mi scrivo sempre tutti nei posti.
No, scrivi "la chiatta" davvero, si mangia veramente bene, eh. "La chiatta", poi ti vai a cercare esattamente la via perché io adesso è una delle tante sale. Cioè, guarda, uhm, ho mangiato, io ho detto: "Va', mi mangio il cotto di gamberetti." Per cui, uhm, im perché impazzisco e ho mangiato tanto perché, cioè non volevo mangiare troppo il mhmm, come si dice la tartare di salmone con l'avocado, le noci mio marito si è mangiato questa era la chiatta fredda.
Eh, ma dopo la trovo dopo la trovo. Mh! Mh! Buono. Okay.
El chiatta calda, il fritto misto, abbiam preso 1 bottiglia di vino normale 60 €. Cioè, cioè voglio dire, 1 bottiglia ci può stare.
Mh! Ah, beh, buono. Ma sì, va benissimo.
No ma si mangia be perché poi alla coppia vicini a noi è arrivata la aspetta, gliel'ha chiesto, la chiatta regina, enorme, piena di pesce di tutti i tipi.
Mh. Ma crudo?
No, no, no, no, no, no, no, è cotto, c'erano gamberi, c'erano ho visto, n mi viene il nome, come si chiamano quelli rotondi, i totani.
Cotto? Oh sì, ma che buono. Quindi tutto pesce comunque.
<clears throat> Fantastico. Non lo so se è proprio tutto pesce, sai che non ho fatto caso se c'erano altre cose.
Ma scusami, ma aveva anche, cioè u è un ristorante, aveva anche primi o è una cosa più da
Mhmm, Alle chiatte, chiatte calde, chiatte fredde.
Chiatte, eh non non avevo mai sentito 'sto nome pensa.
No però se vuoi mangiare del pesc cioè quello sembrava buono, era una barca, a forma di barca, è andato 'sto barcone pieno di pesce va che roba.
Mh. Okay. <chuckles> No è carina anche come come cosa.
A volte ci vuol fare una cena, mh.
Ah bello grazie, buon consiglio. E poi sto pensando, fammi pensare un po', ah qua dici: "Come ha influenzato la compagnia con cui eri? La tua scoperta era un ristorante." Ma in che senso? Io 'sta domanda non l'ho capita molto bene. Ah, no, no, gua ma sai che eh sì, è successo 1 volta, a in un ristorante di pesce meraviglioso che però per me sta lontano perché è vicino al cimitero, ehm, ma il quello maggiore mi sembra. Ehm, è un posto meraviglioso di pesce, ma devi prenotare 70 anni prima perché non trovi mai posto, perché costa poco.
Se vuoi. Che magari eri in giro con qualcuno, o qualcuno dei tuoi amici lo conosceva, immagino. Mh. Sì? Ah no Mh, sì, sì, all'interno di Sì. Ti ricordi il nome? Che magari mi dice qualcosa?
Eh no, sai che non mi ricordo proprio, siamo andati un paio di volte.
Il Cuoco di Bordo so che è un ristorante famoso
Eh! Quello, sai che è quello mi sa?
Il Cuoco di Bordo, forse ci sono andata una volta non mi ricor
Può essere quello, ma m quello sicuramente siamo andati, ma c forse è u ha un altro nome questo qui comunque ottimo guarda.
Mh. Ah adesso, guarda, d'estate, tieni da parte, a me piace mangiare, se non fa caldissimo, all'aperto per fumare, solo che Milano
Eh anche a me, che bello.

tu te ne ti sei mangiato un pezzo di mucca.
Quindi l'Angus mi è arrivato nel piatto.
Ma dai, <chuckles> povera. <chuckles>
sì. No, era bellissimo, fuori al ristorante ti mettevano il candelabro quando stavi lì, te la mangiavi.
Senti ma, e invece in questo posto dove dove vai? Spagnolo? Ehm, ah, oka non è non ti è mai successo di mangiare lì qualcosa che non non ti piacesse?
Ah, son delle tapas buone insomma cose. No, vabbè ma cioè sì. Poi è molto simpatico il capo cameriera con cui cameriere. Poi scambiamo molte battute, ma sono anni che ogni tanto andiamo lì per cui
No, sempre andata bene. No, perché a me è successo. Mh-mh. Eh, lo so poi dopo ti affezioni anche no, è vero. Anch'io andavo sempre in un ristorante perché eravamo am diventati amici dei proprietari. Eh, questo faceva cucina toscana e quindi, ehm Milano, Milano, zona, mhmm, Piero della Francesca
E Eh, e com'era questo qua? Sì, ma è Milano? Sì? Okay.
Ehm, il Toscanaccio si chiama 'sto posto e andavamo sempre lì. Poi anche con de tanta gente, no, facevamo anche 'ste tavolate. Poi non so cosa è successo a un certo punto, sai, vabbè, c'è stato il COVID, han tenuto chiuso, eh. Poi siamo tornati dopo quando hanno riaperto, e, ehm, cioè hanno alzato i prezzi in una maniera esorbitante, e quindi
Ah, okay. Mh. Mh. Sì, sì, sì, sì, sono amici. Mh. Sì. Sì. Mamma mia. Veramente, da quando è perché sono stati chiusi, quindi volevano recuperare.
Sì, sì ma non su di noi, nel senso, dai, noi siamo amici. Cioè esatto, da un sacchissimo di anni, da quando bambini piccoli. E allora, sai, ci siam rimasti anche un po' male, non siam più tornati, no. E poi, somma, dopo qualche tempo però mio marito è andato e gli ha e gli ha detto: "Guarda, è un po' che non veniamo perché, insomma, ci siam rimasti un po' male per 'sta cosa".
Eh, sì se ti conoscono da na vita, no, non mi sembra corretto, cioè voglio dire. Eh. Ma dai, fi Beh, ce No, ha ragione. Ce Eh. Eh. Eh, b ha fatto bene. Beh.
E lui sì, lui ragazzo, il il figlio del proprietario gli ha detto: "Eh, guarda, mio papà, insomma, quando ha visto che andava così mi così male ha alzato i prezzi", e vabbè, però fa: "Non ti preoccupare, tor" <sneezes>
I. Sì, ma no, allora, ho capito che i ristoranti, scusami, sono stati chiusi per tot periodo, però se tu dici che eravate clienti abituali non dovevano fare questa cosa clienti abituali, dai. Poi li perdi.
Eh, lo so, però Sì, noi sì, anche secondo me. Poi, tra l'altro, loro essendo avevano anche una clientela m e mo di molti stranieri, poi, tra l'altro, perché lì vicino c'è un ostello, ehm, e tanta gente poi, insomma, in quella zona lì tanti stranieri, dici: "Eh, vabbè, fai pagare a loro, no," cioè <chuckles> nel senso <laughs>
Ah. Okay. Mh, sì, sì, sì, finisci Eh no, ma è una mossa assolutamente sbagliata. Vedi? Si fan fuori da soli, perché tu dici che ci andavi anche con tante persone, ci andavi da una vita e poi fanno rimanere male e non ci vai più.
Eh, sì, è una stupidaggine. Va eh, brava!

No, mi spiace perché vabbè poi alla fine facevano sempre le stesse cose, eh, adesso non è che avessero tutto sto grande rip esatto, esatto e non è che ci avessero tutti 'sti piatti, però quello che facevano era buono, buonissimo. Poi il padre è deceduto e adesso non so neanche più chi c'è in cucina, quindi non so se c'è il figlio o no, però insom no, no, purtroppo no. Però ne abbiam trovato un altro adesso qua in zona <smacks lips> mhmm, ehm, dove si mangia no questo qui è una ristorante pizzeria normalissimo, pizza molto, molto buona e questi sono di non so di che origini sono, che sono, mhmm, no non ti dico napoletani no, no, no. No, no sono o o napoletani o o sommo giù di lì comunque e e cucinano anche degl'ottimi piatti, di dei primi di pesce molto buoni. Sì, sì. E poi vabbè
po' in toscano la fiorentina, soprattutto carne. Certo, assolutamente. Mh. Mh, eh sì. N siete più andati comu Sì. Ma sempre carne? Sì, sì. Bene. Mh. Neri. Ah no, oka Ah, buono dai. A me piace lo spagnolo perché puoi scegliere, cioè o mangi la paella però, somma cioè l la mangi sempre, poi insomma almeno 25 minuti aspe le tapas sono piattini, quindi vari, puoi sceglierne un mondo. Che ne so, c'è il chorizo, che è la salsiccia piccante, che ne mangio 3 e ho la bocca in fiamme e lo mandi a mio marito ma di tutto, dalle patate con la salsina eh, ma s sì, va buonissimo ma è fortissima la salsiccia piccante, io non sono abituata a mangiar picca
Mh. Eh beh, buona. Mh-mh. Mh. Eh, è bello, quello mi piace. <laughs> Eh, lo so. Ma sai che m'hai fatto tornare in mente? Che andavamo anche noi a un a uno s a un ristorante spagnolo storico di Milano, che sta sul naviglio e e lì non siam più tornati perché prezzi assurdi, cioè de delle cifre esagerate, esagerate che dici ma sai ma è sul naviglio ma in fondo, eh, non è che proprio
Mh, sì. Si. Ah Verame eh beh, sul naviglio, comunque Costano di più eh, che costano di p Ah, ti dico, sul naviglio uno dove mangi bene non costa tantissimo. Perché noi il sabato siamo andati alla fiera di Senigallia
Mh. Ah okay.
perché volevo comprarmi queste riviste in bianco e nero, quando ho fatto workshop su collage, perché me sì, ma riviste a colori ho detto: "Mi faccio anche 'sta cosa creativ" tutto il tempo che ho, no, faccio tutto io. No, però ieri mi sono guardata le immagini
Ah. Ah, bello. Mh.
È un hobby comunque in cui esci dalla e, ehm, poi siccom scusami e siccome era ora di pranzo
Certo. Mh.
era una delle tante scale del navino un po' sul fondo, Ripa di Porta Ticinese e siamo scesi, c'eran tutti questi bar, abbiamo detto: "Facciamo un aperitivo, mangiamo qualcosa". In realtà ci siamo fermati, si chiama La Chiatta
Okay. Sì.

Sì, giusta di ciao, buon pomeriggio, bentrovata.
Ti faccio perder la voce. <chuckles> Ciao, buon pomeriggio, nonostante questa giornata piovosa. <sniffs> <sighs>
Mamma mia, io volevo andar via per Pasqua, volevo andare in Liguria, c'è mio marito che ha le ferie 5 giorni, ma c'è il diluvio là, eh.
Sì, dove volevi andare? Ehm Ah, sì? Tempo brutto? No, che peccato.
Ma sì. Deve piovere qua, deve piovere là. Già, settimana scorsa eravamo a 23°, tutti che dovevan lavorare.
Ma che noia. Eh lo so, me lo ricordo. <chuckles> Me lo ricordo. Ero ero anche esatto, pic sì, ho fatto il barbecue, ero un canottiera, cioè, adesso sono di nuovo in con la felpa.
<chuckles> Hai fatto del tuo me tu dai. Ah ma stamattina son scesa 8 e mezz ma anche dopo son scesa il il giubbotto è ancora imbottito, c'è un freddo.
Mh. Che barba, che barba. Ecco anch'io dopo
Adesso spengono anche i riscaldamenti?
No, io ce l'ho acceso. Secondo me
Ma ce l'hai indipendente?
No, è condominiale.
No, il mio è acceso però dovrebbe essere il 15, vediamo già voglio dire domani è molto freddo, eh.
Orca miseria, spero di no, perché se no siam finiti. <chuckles> Siam fini <chuckles>
No, speriamo anche perché qua ci sono tante persone anziane, che tutte proprio
Ah, cavolo. Eh, lo so, ma anche l'anno scorso guarda, cioè, è stato
L'anno scorso non mi ricordo, più ha piovuto a Pasqua, non mi ricordo più.
Eh, faceva comunque freddo sì. A giugno pioveva, ma no guarda lascia s
Abbiamo delle pasque favolose. Ma queste, anche come si dice bassa quando arriva dopo?
Eh sì, o alta, no, bassa bassa, è bassissima. Neanch'io. <laughs> Senti Ma parliamo di ristoranti preferiti.
Eh, è bassa bass io non mi ricordo il basso e alto, eh sinceramente. Però forse bassa perché arriva dopo. La dieta ti fanno dopo vado a mangiare, va bene.
No, parliamo di ristoranti preferiti, ma può anche non essere della tua città però, eh, stavo pensando, perché io ho un ristorante preferito che in effetti non è non è qua della mia città.
Ah! Beh, è vero. A me piace ad esempio molto un ristorante che c'è in Liguria, ehm, zona porto, in realtà non vedi proprio il mare perché c'è l'insenatura
Mh-mh. Sì. Ma in che città?